هاقول لك أنا، إحنا أصلًا على فكرة برضو يعني حتّة مثلًا في ضيف ييجي فجأة أو كده هي طبعًا بتوتّر شويّة، بس بصراحة أنا باحبها يعني. آآ، يعني اللي هو إيه
<chuckles> إيه رأيك في المفاجأة دي؟ هي <laughs>
آه، بالضبط، طبعًا أنا باخدها من ناحية إيه، باخدها من ناحية تقدير اللي هو إيه، إن الشخص ده افتكرني مثلًا أو حب يزورني، حب يفرحني؛ ف فجالي فجأة، فطبعًا
عظيم جدًا تفكيرك بصراحة.
آه، بالضبط، فكنت عايز أقول لك بقى إيه، إن هو مثلًا لمّا يعني لمّا الشخص ده بييجي مثلًا فجأة طبعًا برضو يعني مش هاقول لك مثلًا البيت بيبقى يعني طول ال24 ساعة مترتب، أكيد بقى عشان في أطفال وكده فأكيد في لعب على الأرض، آآ، أكيد مثلًا في مفارش.
بالضبط، بقى أنت مش مش عام أنتم في البيت مش عاملين حسابكم على أي حاجة.
آه، بالضبط، طبعًا يعني بالذات الأطفال هم اللي بيكونوا مبهدلوا البيت، فلما بييجي مثلًا ضيف فجأة وكده، يعني أنا طبعًا بانزل أنا أستقبله، يعني بس بالوقت اللي أنا باستقبله في لحد ما بيطلع فوق أنا في الوقت ده إيه، باحاول إن أنا أضيع كده إيه، أضيع كده شويّة وقت، أسلم وأهزر وأضحك معاه وابطأ يعني رجلينا كده شويّة.
آه. بحيث يعني إن ال الب الباقي اللي في البيت يجهزوا من الآخر يعني.
آه، من الآخر كده إيه يو يوضبوا كده الحتّة اللي فوق دي، يوضبوا الشقّة يوضبوا المكان اللي هو هيقعد فيه.
طب ده ي ده أنت عظيم بقى ده أنت ن يعني بصراحة يعني نصاحة منّك دي، حلوة بصراحة. <chuckles> طيب
آه ما ينفعش يطلع يلاقي ال يلاقي البيت مش أحسن حاجة أكيد.
أ طب طلع بقى هو يعني كمل أخدته وطلعت، وبعدين؟
ولما طلعنا مثلًا خلاص، طبعًا بقى إيه إيه بنقعد نسلم عليه كلنا وبنقعد، طبعًا أوّل حاجة يعني والدتي طبعًا بتتجه للمطبخ، وبتشوف بقى لو هتقدم له عصاير وكلام من ده، يعني ترحيبًا بقى بيه في الأوّل وكده، وبنقعد بقى مع بعض في الأوّل، ونشوف بقى يعني، مثلًا إحنا بنشوف لو في أكل موجود في البيت والّا لأ، يعني مثلًا مش أكل معمول لأ، خالص لأ يعني أكل لسّه هيتطبخ لو آه، بالضبط، لو في مثلًا أكل يعرف
حلو. أكل في الثلاجة يعني؟ مثلًا فريزر مش عارف إيه.
آه، بالضبط، لو في أكل نعرف يعني نطبخه وكده بس بسرعة تمام هنعمله، إنما مثلًا لو ما فيش وكده؛ فبنضطر طبعًا حاجة زي كده بنضطر إن إحنا نشتري أكل يعني، بنشتري إيه أكل جاهز من برّه، بس أكيد مش هنجيبه من برّه على طول على إيه على جوّه، لأ لازم ندخله المطبخ كده. آه،
أيوه، بالضبط، طيّب ب مش عندكم مثلًا أكلة للطوارئ شايلينها، اللي هو مثلًا دي الأكلة اللي لو حد جه فجأه ممكن نعملها له بنسبة كبيرة؟